うん。でも、おうちもメイドさんメイドさんっていうか、あの、クリーニングの方とか来るんですよ、結構みんな。うん、うん。
で、よくな はい。 ああ。かた、入れちゃうから、そっか。お金持ちであればそうやっちゃうんですね。
いや、お金持ちじゃない人でもね、結構私忙しいからとか言って <inhales> 忙しいって言っても、エステとか行ってる時間あるじゃんみたいな。<giggles>
なくても？ ええええ。 ええ。<laughs> それは結構、ちょっと違う、うん、だから
うん。なんか、お掃除がしたくないんじゃないかな、多分。うん。
そうなんですよね。なんか、あの、私のインド人のお友達とかも結構そうで、やっぱ、インドとかは階級があって、なんか、お掃除っていうのが一番、あの、下の人がやるっていうのがあるので、なんかそれもなうん。そう、でもそうすると結局、ねえ、ややる人がいなかったらどんどん汚くなってっちゃうわけで。うーん。じじ自分でやるってことは大事だと思いますけどね、私は。
うん。 はい。 うん。 うん。うーん。 はい。 なんか、自分でやるものではないっていう感じ。 うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 そうなんだ。 本当ですよね。うん。私もま、忙しい すごく忙しくなって、ああ、お掃除が もうちゃんとできてないなっていう時に、たまに気になるんですよね。いくらぐらいなんだろう。でもなぜ 分かんないです。本当に、あの、そこまでやったことないんで。でも、なんか、見ようかなって思っても、自分の体全然あの、ねえ、ふうあの、なんて言うんですか、あの、全部、うん、自分でできるのに
うん。 はい。 はい。はい。 はい。 うんうん。あ、いくらくらいなんですか？ うん。 ええ、ええ。 はい。 うん。はい。 うん、できるのに うん。
だお金を払うとかの問題ではなくて、他の人に自分で汚した家を掃除してもらうっていうのが、だから逆に、その、インドの方のと逆ですよね。自分のことを誰かに うん。
はい。 ええ。 ええ。 うん、 うん。ええ。 うん。はい。 うんうんうん。そう、わ自分で、うん。投げるっていうのは
なんか、恥ずかしいっていうか、申し訳ないっていうか、うん、お仕事でもね。
分かります。うん。私私だったら多分、その人が来る前にちょっと家の中片付けちゃいそうだ。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
<inhales> ああ、今日お掃除の人来るみたいな。<laughs> そういううん。ええ。
そうそう、そう。だから、例えば、あの、キッチンとかでも 全部完全にやるんじゃないけど、なんか、こう、こぼれたそうそう、こぼれて、かたか くなってるのを見たのは、こんなの恥ずかしいからって言ってそうそうそう。そう。
ええ、ちょっとね。うん。最低限。 うん。 うん。恥ずかしくないだけあの、分ね、やりますよね。うーん。でも、そういう意識も大事だと思います。だから、ちっちゃい頃からの、やっぱ、教育ですかね。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
うん。うん。そうですよね。
うん、あの、日本うん。
ということは、やっぱり、あの、あんなに嫌いな掃除の時間も、すごく、あの、学んでるんですよね。うん。確かに。はい。<giggles>
うんうん、必要な時間だったうん、ことですね。うん。このまま続いて欲しいですね。
そうですね、はい。ありがとうございました。はい、失礼します。
はい、ありがとうございました。 で

はい。
ほんとに。
うんうんうん。ちょっはい。
で、なんか、あの、マレーシアかシンガポールか忘れちゃったんですけど、ものすごい厳しい国あるのをご存知ですか？
はい、はい。 はい。 はい。あ、シンガポールですよね。ゴミ捨てたらばっ罰金じゅうまんえんですよね。うんうん。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
うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。 うん。と思いますね。私うん、うん、そうですね。私はなんか罰金制はすごい、いいいいと思ってて、もうほんとにそのぐらいやってもいいんじゃないのかなって。10万円ぐらいやったら、やらなくなるんじゃないのかなって。うん、思います。
やっぱり警察がね、うん、ちゃんと うん。 うん。 私も。うん。 うんうん。 そうですよね。で、またその取っ取ったお金もいい税金として、また市のためにね、いろいろ必要なものを作ったりできますね。うん。
はい。 はい。 使えば うん。なんか、あの、多分、こ日本の場合は、なんかコロナで結構ゴミ箱がなくなっちゃったんですよ。
うん。 うん。 うん。 あ、それは衛生面のために。ああ。なるほど。うん。
なんか。 衛生面で。はい。 で、それは確かに私も困ってることなんですけど、前は結構ゴミ箱があったから、すぐに捨てられたんですけど、なんかもうほんとに今なくってうん、だから持って帰るしかないんですね。
うんうんうん。うん。 うん、はい。 はい。 ないん 戻してくれればいいのに。<chuckles>
でも そうなんですよ。でもたぶん手間とかだったりとかじゃないですか。で、そうすると、なんか私とかは、なんか、バッグを持ち歩いてるから、バッグの中に入れるんですけど、やっぱり若い若い男の子とかは手ぶらで歩いてるんで、どうしてもそのまんま、ポーンって捨てちゃうって感じですかね。
ねえ。コロナうんうんうん。はい。 はい。女性はね。うんうん。うんうん。うーん。そうですね。 うん。うん。そうですよね。分かります。うん、なんかゴミ箱ってやっぱり必要ですよね。あとゴミ箱と、あの、リサイクルの、ね、ものを一緒に、あの、違う他あの、箱としてごみ箱の隣とかに置いておくのってね。必要です ね。うん。
うん。 うん。 はい。必要だと思います。 うん。 はい。 はい。 大事だと思い す。うん、ゴミ箱があればあれば結構みんなそこに捨てると思うんですよね。
ん、うん。 うん。